Alors dis-moi comment tu décrirais ta relation avec ta famille?
Mmh mh. Heu, en fait, heu, ça va dépendre avec quelle famille, tu vois? Si c'est ma famille avec mes parents, heu, ça va, tu vois? Après mes frères et sœurs, heu, bah, des fois, c'est l'amour, heu, vache, tu vois? Heu, c'est Les Feux de l'amour tu vois: «je t'aime, je t'aime plus» heu, voilà. Heu et après, bah avec ma belle famille, en fait, heu, ça va pas du tout. Voilà. C'est je sais pas, heu ouais, ouais on n'est pas, heu, on n'est pas du tout en symbiose, on se comprend pas, heu, enfin et en plus, c'est eux qui cherchent les problèmes, quoi, tu vois? Mmh.
Mmh mh. <laughs> Ouais. Mmh mh. Ah ouais. Mmh mh. En plus?
Et et toi comment tu décrirais ta ta ta relation?
En fait, moi, je suis je suis très différente d'eux, en fait parce que moi, je suis, heu, je suis moins matérialiste et je suis beaucoup plus sensible. Non sinon je suis la seule fille dans je suis seule fille de la de la du truc et avec avec mes avec mes parents, bah j'ai on s'en on s'entend bien, je traîne avec eux. Là, je vais, heu, tout à l'heure, je vais voir à mon père, tu vois, tranquille. On chill, c'est cool, on parle de foot, heu, on s'écrit des textos quand il y a des matchs et tout, tu vois? C'est cool. Ma mère on tranquille, on mate des séries télé quand je suis quand je suis avec elle, c'est cool, tu vois? <laughs> J'avoue.
Mmh mh. Ouais. O OK, OK, OK. Mmh mh. D'accord, ouais. Ah, c'est bien! Tranquille. Mmh mh. Génial, OK, OK! Ah la chance, ça, c'est bien! Ma mère, j'ai dû j'ai dû mater des séries avec elle, heu, mais quand j'étais petite, en thaïlandais.
Ah ouais, waouh! Trop trop quoi. Ah ouais.
Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. J mais tu sais tu sais, je regarde même si je comprends pas. Tu vois?
Mmh mh et avec mes nièces, mes ne ne mes nièces, neveux, franchement, bah ça se passe z ça se passe bien. J'ai comme il y en a qui sont à l'étranger, je les connais pas tous, tu vois? Mais ceux que ceux que je côtoie se passe super bien, toute façon la culture africaine t tes neveux et nièces, c'est tes enfants, tu vois? Donc heu
Mmh. Mmh mh. Mhm. Ah. Ouais, OK! Mmh mh. Bien sûr, c'est ça, c'est tes enfants et bah justement en parlant de ça, bah, tu sais normalement bah, c'est comme tes enfants, tu vois? C'est surtout, si c'est l'enfant d direct de ta sœur ou de ton frère, tu vois? Et en fait, ma b et ben pour ma belle-sœur, pas du tout.
<clears throat> Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh, c'est ça. Ah ouais?
Ouais. Ils nous ont fait un truc là ce week-end. C'est c'est, heu, c'est dingue. Hem, tu vois, ils proposent de partir en en Normandie, c'était enfin pour, heu, se rafraîchir et tout, parce qu'il y a ils ont une maison en face de la mer, tu vois? Et hem et en fait, heu, bah, mon beau-frère comme nous on peut pas on peut pas y aller, il a proposé de prendre nos enfants
Mmh. Mmh mh. D'accord.
donc sur ça, ça va. Tu vois, je me dis: «Ça va» et en fait, heu, plus les jours passent, ben plus tu sens que, les enfants sont pas les bienvenus, de la part de ma belle-sœur et de son mari.
Mmh mh. Attends, que les tiens sont pas les bienvenus? Chez eux? C comment ça? Pourquoi?
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais ouais, bah, b ouais, en fait, heu, tu sais, ils ils commencent à dire qu'il y a un problème de voiture, parce qu'il y a 2 voitures et en fait, heu, normalement tout tout le monde devrait passer, ça rentre, tu vois? Et même il y aurait 1 place, heu, restante, tu vois? Mais en fait, heu, genre, heu, son mari a une sorte de caprice, il veut faire, heu, bah, il veut mettre ses affaires et tout machin, il a trop de trucs à amener, tu vois? Genre pour 1 week-end, hein. J'ai envie de te dire ils apportent toute leur maison, quoi, heu, mais en fait c'est genre: «Ouais non mais je pense qu'on va pas assez pour les enfants cette fois-ci et tout machin».
Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Mmh mh.
Je fais: «Bon bah OK, il y a pas de souci», tu vois? Heu, je en plus, c'est même moi qui dis: «Bah, si tu veux enfin, c'est pas la peine de les prendre, c'est ça t enfin, s'il y a pas de place et tout enfin, ça me dérange pas, quoi» et en fait, on essaie de trouver une solution pour les voitures et après, il me je dis: «Bah ma fille elle peut passer dans l'autre voiture, parce qu'il y a déjà deu deux sièges. Elle peut passer sans siège, tu vois? Donc sans sans problème, tu vois? Et heu, mon fils va dans leur voiture. Il fait: «Non, heu, il a un rehausseur, ça prend trop de place et tout».
Mouais. Mmh mh. OK. Mmh.
Je lui dis: «Ouais OK, heu, enfin, c'est c'est il y a pas de différence. Ma fille, elle est sans rehausseur, ça fait la taille d'un d'un rehausseur, hein. Bah, c'est la même chose hein», tu vois? Heu et en fait toujours trouver des excuses et en fait, heu, hier, heu, mon mari il l'a tellement mal pris, il a appelé sa sœur, il l'a clashée.
Mmh mh. Ah ouais.
Et en fait, elle lui a sorti: «Ouais, mais tu sais déjà, c'est pas c'est pas vraiment notre maison, c'est on nous la prête et tout. Heu, c'est» en fait, j'ai dit: «En fait, c'est comme si nos enfants, c'était des diablotins, ils vont tout casser chez vous». Elle fait: «Ouais, mais aussi, hem, tu sais, il y a la route et tout, machin. On on est pas beaucoup pour surveiller les enfants», tu vois? Je lui fais: «Mais dès le début, t'aurais dû dire non en fait».
Mmh mh. Mmh! C'est clair, de faire s heu, de faire subir les gens qu'ils sont pas les bienvenus, c'est pire ça.
Ouais. Ouais. C'est ça, et en fait, heu, moi moi, j'ai tellement j'ai eu peur, en fait, de ça. Je me suis dit: «Bah, en fait, sinon moi j'y vais, mais on se prend un hôtel, on va chez on va pas avec eux». Tu vois?
Mmh mh. Ouais, au pire.
Parce qu'en fait, de base je voulais pas aller parce que je je bosse et tout heu, et que j'ai envie d'être tranquille quoi, tu vois? Mais heu, là, enfin s comment ça s'est goupillé, je fais: «Bah, sinon moi j'y vais, je vais me prendre un hôtel avec les gosses et puis c'est tout». Et puis ils passent du temps dans leur famille. Ouais.
Il y a rien de pire que que que la que la famille qui se comporte en étranger, c'est horrible, c'est horrible.
Ben oui, bah, en fait, c'est ça, et et heu, son mari et je disais, heu, il y a le l'autre il y a un oncle qui vient aussi qui s'appelle, heu, Michel et en fait, heu, il a fait: «Ah, c'est pas grave, heu, s'il y a pas de place, heu, bah, les enfants ils y vont en priorité, quoi» et il fait: «Non, non, non, heu, si toi tu viens pas, je viens pas».
Ouais. Mmh mh. <gasps>
Voilà, en fait, des gamineries, tu vois?
Ah, c'est net. Ah ma chère, ch j'avoue, ça fatiguerait, ça.
Ah ouais, bah en fait, là voilà. J'ai j'ai dit à mon mari, heu: «Il faut lui dire les choses, à ta sœur, hein. Si tu lui dis pas, elle va continuer, hein».
Zou oui, parce que moi j'ai mmh mh.
Mmh mh.
Je pense que moi, j'ai la femme d'un de mes frères en en fait mon frère, il s'est marié 2 fois, la prem sa 1re femme excellente, elle est, heu, à mi à moitié métisse enfin, Française-Philippine, tu vois? Et elle a el elle a des valeurs comme nous, valeurs africaines, tu vois, elle a les mêmes valeurs un peu de famille, tout ça, là, donc, heu et même jusque et jusqu'à maintenant, heu, je la vois toujours des fois, et heu, rigole trop, mon neveu et tout, heu, trop un beau gosse tu sais, heu, Congolais-Philippin, tu vois?
Ouais. OK. OK. Mmh, mmh, mmh, ouais. Mmh. Ouais, j'i j'imagine, waouh le mélange. Ouais, ouais, ouais Mmh.
<chuckles> Tu vois? Et en plus il est super gentil, super super, heu, calme c'est un q un q un q quelqu'un de bien, et elle, tu vois, bah elle avait ce côté famille qui fait que, là, aujourd'hui, par exemple, s'ils étaient encore ensemble, je sais que, heu heu, des fois, elle roulerait pour venir voir ma mère, par exemple, elle serait genre là, à faire 1 heur 1 heure et 1/2 de route voir ma mère, pour donner un petit coup de main, faire un l'aider à faire des courses, tu vois? Elle ferait ça, je le sais, tu vois? C'est c'est dans c'est dans le sang tu vois? C'est dans le sang, ils sont ils sont comme ça. Heu, ne sa nouvelle femme à ma à mon frère
Ouais. Mmh. Ouais, mmh. Ouais, tout à fait, ouais, ouais, mmh mh. Mmh mh, mmh mh. Mmh mh.
elle est bon, elle est pas d elle est rien de tout ça, tu vois?
C'est waouh, c'est le jour et la nuit, quoi.
Ah ouais, elle est, heu, c'est genre, heu, ma mère quand à l'époque, elle roulait encore, mon f mon frère des fois, il dit: «Venez», il lui faisait un peu d'essence, tu vois?
Mmh mh. Oui. Mmh mh.
Et un jour, j j'étais là, je me souviens, et ma mère, elle demande si et elle est venue seule, ma mère, elle demande si c'était possible de faire un peu l'essence et puis e e elle était là: «Ah, j'ai pas la carte à à ton fils». Hein?
Oui. Mmh, bah, prends ton argent.
C'est clair, prend t elle à toi, elle était là: «Ah mince du coup, j'ai je sais pas, moi, j'étais à 0».
Bah, ouais. Mais mais m tu sais que moi, je je compte même pas sur l'argent, hein. Si si c'est, heu, qu'on se tient qu'à la famille, même les amis, tu vois, ou même, heu ben des fois je me je me prends pas la tête, je fais: «OK, tu as besoin de ça? Tiens, vas-y, on va prendre». Tu vois?
Et tu vois? Oui, oui. Mais oui. C'est ça! C'est ça, c'est que moi, ce que j'ai et de et enfin ce qui est un peu dommage, c'est que, du coup, il y a tout un côté, heu, famille qui est qui est pas mis en place, tu vois? Ouais, mais mais mais, tu vois, mes nièces si elles sont, heu, en ce moment en train de vivre cette belle vie en France, heu, ces privilèges, ce ce cett cette peau un peu marron, un peu, tu vois, un peu un peu marron, tu vois, c'est parce que tu as tu as tu as un couple qui ont quitté le Congo qui a, heu, plus de 30 ans et qui se qui ont qui ont fait des sacrifices pour venir ici, tu vois? Je veux dire, tout ce côté-là, ils y pensent pas et moi qu je sais pas, ça me je me dis mais
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais, tout à fait! Mmh mh. Ouais. Oui. Oui. Oui, je vois. Mmh mh.
enfin et je sais que c'est c'est pas transmis, tu vois? C'est un peu très dommage, tu vois? Pour moi, c'est important, tu vois?
C'est ça! Ouais, ouais, il y a plein de choses qui sont pas transmises, hein. Ouais, ouais. Mais comme je remarque dans dans dans la belle-famille, hein. C'est c'est vraiment chacun pour soi.
Mmh mh Mmh mh. Ça, c'est pas bon ça.
Ouais, ouais.
Mais du coup t ta belle ta belle-soeur son mari il est de quelle origine? Il est il est
Il est, heu, Vietnamien-Chinois.
OK, donc il a un peu des valeurs de famille aussi?
Et ça n'a rien en fait, heu, ça n'a rien à voir avec sa sa son origine. C'est, heu, c'est lui-même, heu, il est égoïste comme je sais pas p comme pas possible. Ouais.
D'accord. OK, ap OK, donc c OK, donc il a pas en peu un p ouais.
Parce que tu v tu vois même des fois elle m'invite et heu, lui quand il sort du boulot, il appelle pour savoir si je suis encore là.
Oh la oh la vache!
Et je dis: «Ça veut dire quoi?» elle fait: «Ouais mais tu sais il rentre, il est fatigué, heu, il veut pas ent entendre trop d'enfants et tout». J'ai fait: «Waouh! Ah ouais».
<gasps>
Tu vois? Et même sa fille, elle vient pas trop chez nous, tu vois? Elle vient que pour l'anniversaire de de mes enfants, mais elle vient pas trop parce qu'apparemment chez nous, c'est trop sale, elle est pa elle veut pas venir.
Mmh mh. Ah oui, c'est abusé. Non mais c'est b c'est bon, c'est dead, c'est dead. Tu peux pas, heu
Mmh, mmh, mmh, mmh. Mais en fait c'est pas que c'est sale, c'est juste que c'est pas rangé comme elle le souhaite, tu vois?
oui mais tu peux p tu enfin, non mais c'est c'est t c'est très, heu heu, irrespectueux comme manière de d'approche.
Mmh. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'en fait je les fais pas traîner trop ensemble parce que, heu, c'est c'est en fait, c'est elle est comme ses parents, tu vois?
Mmh mh.
Mmh. Donc, heu, ouais, ja ça ça j'invite pas la belle famille, jamais parce qu'eux, ils rentrent, ils viennent que critiquer chez toi.
Mince. Mmh mh.
Mmh.
Ils sont pas un peu envieux, par hasard?
Oh je pense pas. Ils ont plus que nous, quoique sa sa soeur, tu vois? Pourquoi on a acheté s l'appartement où on est aujourd'hui? C'est parce que c'est elle qui a choisi sur plan. Elle avait choisi avec, heu, mon mari, à l'époque, heu, en nous disant: «Ouais, c'est un conseil et tout, machin», c'est parce qu'elle voulait pas qu'on ait plus grand qu'elle, donc on avait 60 m² comme elle
Mmh mh. D'accord.
parce qu'à l'époque, elle était dans un appart. Aujourd'hui elle a une maison, tu vois? Mais, heu, voilà, moi moi, je suis j je disais à mon mari: «Tu pourquoi tu as pris que ça, cette taille-là?» Je dis: «Heu, pour ce prix-là, on peut avoir, heu, 100 m², tu vois? Ailleurs, pas dans le même truc» et maintenant, c'est parce qu'elle, elle a 60 m². Elle voulait pas qu'on ait plus et ça, elle l'a pas dit, mais ça, je le sais. Tu vois?
C'est incroyable. Mmh mh. C'est incroyable. Mmh mh. <chuckles> C'est fou, c'est fou parce que mais, sans c'est de la fausse ouais, c'est la fausse compétition, ça, je pense c'est ça, c'est un peu
Mmh. Bah, ouais. Il y a trop de compétition mais un jour, tu verras, quand on aura notre maison. En fait, on dit rien. Tu vois? Parce que ah oh j'ai j'ai appris que si tu disais les choses, les gens, ils ont ils retournent contre toi. Tu vois? Dire on dit rien. Un jour, quand on aura une maison, on va dire: «Voilà notre maison». Tu vois? On a réussi. Mmh.
Mmh mh. Mmh mh. J'avoue. C'est marrant parce que ce que tu me décris, ça me fait trop penser à ma mère quand elle me racontait mon frè mon mon père avec son frère. Quand ils sont arrivés, quand moi, j'étais petite, hein, je me souviens pas grand-chose, mais elle m'a dit qu'au tout début, quand ils sont arrivés en France, entre eux, compé compétition ils font une folle compétition. Tu vois? Genre, mon père a une, heu, à une télé, mon oncle veut aussi une télé, une plus grosse télé. Tu vois? On a une voiture, il faut une voiture, si on a une maison, il faut aussi une maison, t tout un truc comme ça qui était elle m'a dit qu'il était fatiguant, en fait. Extrêmement. C'est fou.
Ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais. Waouh! Non, mais ça, c'est dingue. Mmh. Ouais, ouais. Ah c'est fatiguant, ah ouais, ouais. Bah, en fait, tu sais, avec mon frère, lui, je pense que, tu sais, il a une sorte de jalousie, tu vois? Et heu, tu sais, il avait trop un s une stigmatisation de moi. Tu vois? Genre, heu, ouais, je suis je suis partie en Île-de-France. Je gagne plus et tout. Alors, je dis: «Pas du tout, je suis pas riche». Tu vois? Je suis pas riche, on a acheté, mais je suis pas riche, tu vois? C'est même pas mon argent. Tu vois ou pas?
Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Ah c'est fou ça.
C'est c'est l'apport de ses parents qui ont donné, heu, qui ont permis à acheter, mais sinon j'aurais jamais acheté cet appart, tu vois?
C'est fou ça. Moi tu sais, je te jure. Des fois quand je vois des des grandes familles, j'ai encore vu une hier, la famille Mulliez, c'était un documentaire sur c'est eux qui possèdent tous les, Leroy Merlin, Flunch, Auchan, tout ça là
Ouais. Waouh, OK. Mmh mh.
tu vois? Et eux, ils ont réussi à démarrer, à bosser en famille et à ne faire tout qu'en famille et heu, ils se là ils se sont rendus à être 1500 c'est que le même rôle, en gros le même sang, tu vois?
Ouais. Tu vois? Mmh. C'est vrai?
Ouais. Et ils bossent tous ensemble surtout. Ouais
1500 personnes! <gasps> Waouh!
et ils font ils ont créé un sorte de code d'honneur, heu, de la famille. Ils font des congrès. Tout des ils ont tout un truc qui est installé de, qui est instauré. En gros sur YouTube, il y a une vidéo sur YouTube qui explique trop bien
Ouais. Waouh.
me dis: «Mais comment ils font?». C'est que la même famille, tu vois?
Mmh mh, mmh mh. C'est dingue!
Même si, même si, apparemment certains se sont, heu, éloignés et tout ça. Mais c'est, exactement ce qu'a dit le mec dans la dans la vidéo, tu vois? C'est trop ça. Et tu te dis: «Mais heu, il y en a comment ils font pour gérer»
C'est comme un village, dans un village. Mmh mh. Waouh! Mmh mh.
«autant de fe la même famille, sans qu'il y ait des gros problèmes, et que des business marchent quoi?»
Ouais, bien sûr. C'est fou, oh là là!
Mmh.
Et ben, dis donc, tu sais, je me dis: «Heu, moi je créé un business, mais j'ai pas envie heu, j'ai pas forcément envie que ma fille le reprenne» tu vois? <chuckles> Non parce que je parce que j'ai j'ai envie qu'elle fasse vraiment ce qu'elle a envie de faire, tu vois ce que je veux dire? Je veux pas la forcer à à reprendre, heu, tu sais des fois tu as des pressions familiales comme ça où tu as un business, tu veux que ton enfant il reprenne et en fait il a pas envie du tout
Ouais. Franchement. Ah ouais? Ah bon, pourquoi? Ah OK, oui. Je vois.
tu vois?
Ouais, c'est clair, je peux comprendre, moi je sais que j'aimerais bien créer un truc que je pourrais leur laisser. Mais, heu, surtout, heu, voilà, pas forcer, c'est important, ouais, pas les forcer.
Mhm. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça! Moi je veux pas forcer du tout, heu, parce que tu sais là, elle aime bien un peu les trucs, mais j'ai envie qu'elle choisisse sa propre voix, tu vois? Mhm.
Non, c'est clair, après surtout surtout si tu vois qu'elle est pas du tout attirée heu, le même chemin, parce que il y a des familles aussi qui forcent, hein.
En fait elle est très elle est très créative, elle est très créative et elle le dit, elle fait: «Ouais moi je suis créative et tout» je fais: «Ah ouais c'est bien» je lui dit: «Trouve ta voix». Ouais, une fois elle m'a dit qu'elle rêvait d'être chanteuse, j'ai fait: «Ben, on va faire en sorte que» tu vois?
Mais tu me dis aussi qu'elle est dans un truc de mannequin, c'est ça?
Oui, oui, oui, j'ai mes réseaux d'agence, mais l'agence elle appelle pas trop, donc faut je pense que je change de faut que je provoque un petit s q un petit peu les choses, tu vois?
Parce qu'elle aimerait faire quoi en fait exactement par rapport à ça? Des espèces de photos?
En fait, un jour elle m'a dit elle m'a dit: «Ouais, j'aimerais bien être, heu» tu sais, on regardait une publicité de jouets tu vois: «J'aimerais bien être à sa place». Tu vois?
Mmh, ouais, je vois.
Et après j'ai commencé à mettre dans le truc de mannequinat, mais heu, tu sais, on l'appelle jamais et tu sais 1 fois j'ai j'en ai parlé à une de mes voisines et ben, en fait elle a fait un truc en en discret, elle est partie inscrire sa fille aussi à dans l'agence.
Mmh mh, ah ouais? <chuckles>
Et en fait, j'ai vu que sa fille, elle faisait des shootings et tout machin.
Hein!
Tu vois? En fait, c'est ça que j'aime pas. C'est, heu, je parle de trucs et en fait, les gens, ils vont se servir et faire la même chose. C'est pour ça que maintenant, je dis plus trop les choses, tu vois?
Mmh mh, je vois ce que tu veux dire.
Parce que, tu sais ils pour ils pourraient me dire: «Ah bah, tiens, heu, j'ai inscrit ma fille dans dans l'agence dans la même agence que toi» ou voilà, et juste tu me le dis quoi, simplement tu s pas, que ça passe en en discret.
Je vois je vois. Bah, oui. Heu le fait qu'elle te le dise pas c'est vraiment un un tu sais que c'est pour cacher un truc en fait. C'est qu'elle déjà elle est déjà en en compète avec toi déjà.
Mmh mh. Bien sûr! Bien sûr. Ouais, ouais et en plus, le pire, c'est que la fille, elle est dans aussi dans le même domaine d'activité que moi mais pas dans la déco. Tu sais elle est elle est elle est coiffeuse, heu, maquilleuse, heu, de mariage, tu vois? Et en fait, heu, moi, à chaque fois je la proposais, tu vois? Heu, à des clients et elle jamais, elle m'a proposée.
Mmh mh, mmh mh. Mmh mh, d'accord. Mmh mh. Ah ouais!
Tu vois? Et heu, et en fait, de toute façon, je dis: «Vas-y, c'est tu es pas quelqu'un qui qui reste dans mon cercle, quoi». Tu vois?
Pas mal. Ouais, non, faut faut éviter ça. Il faut ce genre de personne là, mmh mh, déjà le comportement si toi, tu invites, tu fais tu fais en gros, tu fais croquer un peu, tu f tu vois et eux, ils font rien.
Mmh. Ouais. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. En plus, ils venaient chez moi, ils comparaient chez eux et tout, tu vois? Et c'est et ça aussi, ça me ouais, ouais. Mmh mh, mmh mh, mmh ou genre tu fais la déco, ils font: «Waouh c'est trop beau na, na, na», et tout, et en fait, c'est une sorte de jalousie, aussi. Tu vois?
C'est c'est Ah ouais, non, c'est bon, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Ah non, c'est horrible, horrible, ce genre de gens, mais <coughs> malheureusement, tu en as aussi, ça, en famille, malheureusement et à l'opposé, tu as des familles qui s'entendent super bien. Tout va bien. Je me demande si ça, c'est l'éduc c'est les parents qui instaurent ça ou si c'est caractères, je sais pas ou c'est c'est quoi, ça? Mmh mh.
Ouais. Eh oui, il y en a beaucoup. Mmh mh. Ouais. Moi, je pense, c'est c'est les 2, c'est les 2 parce que les parents peuvent in instaurer un un bon truc et après, c'est le caractère des enfants qui change tout.
Mmh mh. Mouais, c'est pas faux, ouais, à observer.
Mmh, mmh mh. C'est ça.